Ah ouais. Bah justement, c'est c'est ça le c'est c'est ça ce que mmh? Mmh, mais c'est c'est c'est je je je je ne je n'arriverai pas je n'arrive pas à comprendre comment tu peux ne pas f c'est to c'est ce qui te protège toi et c c'est ce qui protège ton client. Voilà, si tu fais une faute, heu et que ton client, il veut des réparations, heu, si c'est stipulé sur le contrat, bah, bah, heu, nous nous on rembourse pas, c'est toi qui est protégé, voilà, c'est toi qui est protégé, c'est toi qui ton business tu tu tu tu as p tu as tu as pas perdu ton temps pour un contrat enfin, pour un client. Si le client il demande réparation et que les s conditions de de de réparation sont écrits sur le contrat, heu, tu es obligé de les, heu, de les four de de fournir ces ces services, tu vois? C'est c c'est fou. Tu vois, pass par exemple, c'est comme les, mmh, <tsk> heu, les, hem, les organisateurs de de ou les organisatrices de mariage souvent, c'est du freelance, hein. C'est heu, c'est quelqu'un qui
Je sais pas s'ils en font maintenant, mais heu, selon ce que j'ai entendu, ils font pas de contrat. Ouais, tu as raison. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, exactement. Mais c'est la manière de faire aussi, je pense. C'est la manière de faire au sens où, heu, souvent, ça va se passer comment? Souvent le monteur enfin, déjà si le youtubeur, il a besoin d'un monteur, il va chercher, parmi heu, parmi ceux qui sont les plus connus. Il va regarder un peu son portfolio pour voir ce qu'il a déjà fait, s'il a déjà monté des vidéos, s'il est débutant ou quoi, et cetera. Après, si le monteur lui convient, il va contacter le monteur. Et souvent, ce qu'ils font, c'est que, les monteurs, ils peuvent monter, heu, ils peuvent faire des flyers ou heu, des des z comment dire? Bah des images d'annonce, histoire de donner un avant goût. Et ça, souvent, c'est gratuit. Histoire de donner un un avant goût sur leur travail. Et après, si ça convient au youtubeur, bah, il va il va bosser avec lui. Il va bosser avec lui et il va lui donner la vidéo, pour que le monteur, monte la vidéo. Et après que le monteur ait monté à la vidéo, le monteur lui envoie et après le youtubeur, il paye le monteur. Et dans ce processus, je sais pas pourquoi, mais ils font pas de contrat.
Mmh. Mmh. Mmh. Moui. Oui. Oui. Ouais. Mmh mh. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Mmh. Mmh. OK. Ah. Mmh mh. Oui. Oui. Oui. Oui. OK. Oui. Mais, c'est mais c'est c'est c'est essentiel. Je suis désolée, mais je je je je je trouve ça totalement con, heu, même si heu, tu n'es pas du tout, heu, tu n'es pas du tout, heu, connu parce que c'est ça, ils ont peur que que le le Youtubeur se re se rétracte, c'est ça? Heu, je pense que c'est ça et à la vue du contrat, ils se disent: «Mais en fait non, heu, trop de trop trop d'embrouilles». Du coup, bah, je vais chercher un autre monteur. Alors que le le but justement d'un contrat, c'est que ça te protège toi, c'est que, s'il est pas même si même si je fournis un test le test là, j'ai j'ai travaillé tant d'heures. OK, j'ai travaillé tant d'heures donc tu me paies tant d'heures. Voilà, tu vois? Heu, il y a pas de: «Oui vas-y, heu, c'est un test». Non, non. Je fi je fournis un travail, il est de qualité, je sais qu'il est de qualité.
Ah ouais? Oui, oui. Tout à fait. Ouais. Ouais. Ah non, non. Bah, c'est pas les ça. C'est pas eux qui ont fait ça, c'est, heu c'est vraiment c'est les monteurs qui le font.
Mmh? Quoi? C'est

Mmh, OK, OK. Est-ce que tu as des CD
Parce que Leleu je l'ai suivi parce qu'elle faisait des vidéos avec Tibo et j'ai regardé un peu ses contenus et j'ai vu que c'était intéressant. Rien que Tibo, je l'ai je l'ai unfollow après parce que je voyais plus l'intérêt de de regarder ses contenus.
Ouais. Oui. Oui. Mmh, OK. OK, OK. N OK, heu, bah o heu, en gros, heu, tu es tu tu tu étais plus allé pour Tibo, maintenant tu es tu as tu as regardé, heu, c'est des vidéos pour heu, Tibo et hem, et sa petite amie. Maintenant, sa petite amie le contenu, il est plus intéressant que celui de, heu, Tibo.
Ouais. Ouais, tout à fait. En fait, Tibo aussi, il essayer de diversifier en même temps, il s'est diversifier, heu, ce qu'il fait. Mais heu, pour moi, ça reste toujours pas, heu c'est pas que c'est pas intéressant, mais je vois pas l'intérêt, quoi.
<chuckles> Oui. Oui. Ouais, ouais, ouais. Mmh, ouais, mais après heu, il c'est quand même c'est comme très, très difficile de de changer, en fait, son son f mmh sa manière d'approche, heu, alors que ça fait quand même des années que ça fonctionne
Pour ma part en tout cas.
Tu vois? Donc heu, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que c'est difficile. Il n'a pas trop envie de s'éloigner, je pense, mais il a envie d'être assez proche, heu, pour que ses, heu, mmh, ses, heu, ses abonnés se retrouvent dans son contenu
Ouais.
tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que c'est ça pour, heu, profondément. Parce qu'on ne peut pas, heu, totalement mmh.
OK, ouais, je vois. En fait, il essaie de diversifier, mais il l'a pas, heu, il veut pas complètement changer non plus.
On peut pas complètement changer parce que s'il change complètement, bah, c'est ses abonnés, en fait, qu'il, heu qu'il perd et justement les ses abonnés à lui sont, hem, c'est ce qui fait qu'il est Tibo InShape. Si sans ses abonnés, il est pas Tibo InShape, heu voilà, heu, donc c'est je pense que c'est pour ça que c'est très, très, très, très, heu, difficile, heu, de faire ce genre de chose. <clears throat> Ouais, mais heu, est-ce que tu as
Tout à fait. Exactement. Exactement. Ouais, mais heu, mais de toute façon, il est pas seul. Il est pas seul, il a une équipe et heu, il fait pas tout tout seul, quoi.
Il est mmh. Ouais, bah, bien sûr, et heureusement qu'il est pas qu'il fait pas tout tout seul, mais bon, heu, mais heu, je pense qu'il est je pense qu'il a est-ce que tu tu penses qu'il a des analystes, des des des des des choses comme ça qui qui qui font des graphiques et tout, des gens avec qui, heu, qui <chuckles> OK.
Heu oui, oui. D'autant plus que pour monter une vidéo, ça prend longtemps, ça peut mettre, heu bah, dis-toi que juste pour 1 vidéo de 10 minutes. Selon le montage qu'il y a à faire, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 3 heures.
Mmh, mmh. Oui. Oui, s'il y a beaucoup d'effets, ouais, ça ça peut prendre combien de temps?
Ça peut prendre 2 heures, ça veut prendre 3 heures.

Tu as jamais vu Malibu?
OK. Non, mais ça me dit quelque chose.
Malib OK. Non, OK, ça va bref, ouais, en fait, c'est aussi c'est une actrice qui est très, très en forme, on va dire, heu, sur le voilà, et hem, elle a fait un film, elle a fait une sextape, heu, avec son son petit ami, heu, voilà, de de de l'époque. Et la sextape, elle a fuité. Et du coup, elle est tout le monde l'a vue et c'est grâce à ça qu'elle est devenue célèbre et malen et malheureusement, ça la suit.
Ah, d'accord. Il y a tout le temps les En fait, il y a plus de g il y a il y a des gens qui, heu, qui la suivent que pour ça, en fait.
Oui, bah, hem, bah, elle est devenue célèbre, heu, grâce à ça, hein. Il y a qui il y a qui encore? Il y a Kim Kar Kardashian qui est devenue célèbre, heu
Ouais, ils sont tordus. Ouais, ah oui, ça j'ai entendu par contre.
Voilà, c'est ça. Donc heu, je sais p et après, elles ont su
Par contre, il y a eu des rumeurs comme quoi, heu, peut-être qu'elle a fait exprès de faire fuiter.
Bah oui, justement oui, elle a fait e elle a et elle elle voulait f elle voulait se faire, heu, la faire à la à la Pamela Anderson, tu vois? Et hem, et j'ai, bah, elles ont su quand même, heu, profiter de cet avantage pour, heu, pour, heu, monter, heu, en célébrité ou heu, voilà, ou elles ont pu faire quelque chose d'autre, elles ont mouais, mmh, elles ont pu faire quelque chose, mais quand même, enfin, heu, de là à faire ce ce genre de ch mmh, ouais. Mmh mh et hem, et toi, qu'est-ce que tu tu voudrais qu'est-ce est-ce que tu voudrais être un célè être célèbre mais pour quelque chose de bien positif, heu, qui aide les gens ou heu, quelque chose, heu, de de vraiment controversé?
Eh ben. Gagner en notoriété. Ah c'est ta dignité aussi, quoi. Ouais. Le contre heu, je pense que je préférerais quand même être célèbre pour quelque chose de positif. Bien que si, heu, s'il y avait le choix de pas être célèbre du tout, je l'aurais choisi dans le sens où quand tu es célèbre, que tu sois célèbre pour quelque chose de positif ou pas, il y aura toujours de la haine. Il y aura toujours de la haine, il y aura toujours, heu, des plein de messages dans tes DM et c pour moi, je pense que ce serait insupportable.
Ou Mmh OK. Ouais. Mouais, mouais oui. <gasps> Mmh, mmh mh. Oui. <gasps> Non je suis pas ouais, OK. Donc heu, mmh.
Et heu, bah, quitte à être célèbre, je pense que je préfère être célèbre pour quelque chose de positif, quoi. Comme ça au moins, heu
Ouais, bah oui, bien mmh.
au moins, il y a plus de il y a plus d'amour, quoi. Parce que les gens, ils commencent à changer un peu sur les réseaux.
Mmh.

Eh bien, heu, il co oui, c'est vrai qu'en ce moment, heu, c'est, heu, c'est plus une vague de de haine que que l'on se prend. C'est plus une vague de de, mmh, <tsk> de soutien, de de de d'amour et heu <clears throat> quand tu fais mmh mh, mmh mh et hem, c'est, heu, bah, heu, c'est c'est c'est c'est quand même bien je trouve, hein, parce que l'environnement, heu, heu, inter sur internet il y a, heu, il y a de cela, heu, 2 ans, on se f se faisait, heu, mais complètement lyncher pour pour pour juste une broutille, enfin c'est abusé, quoi, heu, <chuckles> c'est v vas-y.
Ouais, ouais, voilà, donc si tu fais quelque chose de positif, ça va être comme ça. Bien qu'il y aura de la haine quand même. Oui, exactement, mais il y a il y a une autre raison, c'est que, heu, je pense que si
Mmh.
Je pense que je préfère être célèbre pour quelque chose de positif parce que ça te donne la voix, <clears throat> heu, enfin, comment dire? Ça t'ouvre la voie pour, heu, parler de sujets importants. Si tu as une communauté et que tu as plein de personnes qui te suivent, ah, bah, tu peux tu peux parler de plein de choses et tu as une bonne audience, quoi.
Mmh, oui. Mmh. Oui, ah oui, ah oui. Mmh, mmh, mmh. Oui. Ouais, bah, oui, en mode tu as r tu as raison. Hem, est-ce que, heu, tu penses que ces célébr ces célébrités qui parlent, heu, par exemple de de grossophobie ou par exemple quand ils parlent de de de faire des dons, est-ce que tu penses qu'ils sont sincères?
Ouais.
Ou heu, ils le font juste pour le buzz?
Heu, alors, il y en a il y en a à mon avis, oui, si par exemple, heu, on prend Juju Fitcats qui parle des fois, enfin c'est pas ce qu'elle fait principalement, elle en parle pas tous les jours non plus mais, heu, mais je je crois qu'elle est sincère.
Mmh. Mmh. Mmh. Du c de qui? Du du dut cats?
Juju Fitcats, c'est la copine de Tibo InShape.
Ah ouais, OK, la la meuf de Tibo. De j'avais reconnu son son truc, mais je savais pas si c'était ça, heu, mmh, OK. OK, OK, OK.
Ouais. Ah, c'est elle. Parce qu'en fait, il y a un truc qui peut pas te trahir, c'est le langage, heu, corporel.
Mmh. OK. Mmh, OK.
Et c'est ça qui peut pas te trahir, mais en fait, elle, j'ai j'ai pu voir qu'elle est quelqu'un de très empathique.
Mmh, OK. OK et heu, c'est ce qui te pousse à à la suivre?
Et Pas forcément non, mais heu, mais ça tente aussi, j'ai envie de dire.
Mais heu, tu aimes bien son contenu, quoi.

Ah ouais, bah, waouh oui, 10 minutes, heu, sachant que nous
Ah oui, oui, ça prend du temps. C'est pour ça que les graphistes, heu, ils sont très bien payés et les monteurs vidéo aussi.
Mmh mh. Très, très bien payé. Mouais. Ah ouais, OK, donc faut faut fallait devenir graphiste en fait, c'est ça? <chuckles> J'ai j'ai raté ma carrière en fait. J'ai j'ai raté ma carrière.
Ouais. Non, c'est pas ça. Parce que souvent, ils sont pas payés non plus.
Ah ouais? Comment ça, ils sont pas payés non plus?
Ouais, bah, il y a avec qui ils ont travaillé et qui les ils bah, qui ont pas payé, quoi.
Mais mais ça va pas, non? Bon, à partir de tu tu bah, tu les bah, qu'ils les dénoncent tout simplement, heu, voilà, hein, te tu le le le code du travail, il existe pour ça, mmh.
Bah, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Il y a même il y a même eu un truc heu, avec, heu, je sais pas si tu le connais, c'est Alex Hitchens.
Qui?
Alex Hi Hitchens.
Non, je connais pas.
Bah, c'est quelqu'un de enfin, je vais pas dire très connu non plus, mais il est connu quand même sur YouTube et sur Insta. Parce que, bah, il donne des conseils de lifestyle et principalement sur les filles. Et heu
OK, bah je la Heu, je non, j Mmh, bah, OK, je vois. <laughs> Ouais, ouais, ouais.
ouais. Et heu, bah, il a engagé un monteur, il l'a pas payé. En fait, il a reçu le produit, il a reçu la vidéo montée, la vidéo, heu, toute seule et heu et après le monteur n'a plus de nouvelles de lui.
Oui. Ah, pu Oui. Oui. Oh, oh là là là là et hem, est-ce que, heu parce que sur internet, heu, bah, je je ce que j'aime bien, c'est que, bah, heu, quand il y a un petit peu quand il y a des bon quand c'est faux, c'est horrible. Mais quand un petit peu, heu, bah, un un influenceur est dénoncé ou quand il quand il a fait quelque chose de mal, heu, on on il il le paye bien, est-ce que, heu, il a obtenu jus justice?
Heu, alors, selon moi, non, dans le sens où il a jamais été remboursé, quoi. Non, parce qu'il a pas été payé. Mais Alex Hitch Alex Hitchens <blows air> ah là là, Alex Hitchens, heu, sa tête a tourné sur le
Mmh, non. Il a il a pas obtenu justice? Ah ouais? Mmh. Mais comment tu sais justement que qu'il a pas qu'il a pas été payé?
Il a fait des updates sur sa chaîne.
Et attends, c'est c'est Alex c'est c'est le l'influenceur qui les qui a fait les updates sur sa chaîne?
Le monteur, il a il a une chaîne YouTube aussi. Non, non, non, le monteur qui a pas été payé, il a une chaîne YouTube, il a parlé de ça sur sa chaîne YouTube, il a fait des updates.
Mmh, oui. Mmh. Mmh. Ah OK, OK, ils ont OK, OK, OK. Et heu, bah, en fait, heu, justement, faut est-ce qu'il avait un contrat, heu, quelque chose comme ça qui, heu non, il a
C'est ça qui est particulier quand on engage, heu, des monteurs, c'est qu'il y a pas il y a pas un contrat, c'est pas comme un CDI ou un CDD, c'est plus du freelance et c'est toi qui fais la facture.
Ss Mmh, bah, il s'est bah oui, bien sûr, mais b bien sûr, c'est du freelance, mais il y a quand même des contrats qui sont signés. Je suis désolée, mais heu, même si c'est du freelance si! Si, si, un contrat doit être signé, je fournis un service, tu me paies pour ce service-là. C'est comme par exemple, heu, tu vois, les les, mmh, les hem, les les, heu, les organisateurs l les o q quoi?
Pas forcément. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais les monteurs, ils font pas de contrat. Je sais pas pourquoi, mais les cont les monteurs vidéo, ils font pas de contrat.

Heu, entre les 2, qu'est-ce qu'il y a c'est qui qui a le plus à perdre? C'est le monteur? Ben, voilà, donc heu, il vaut mieux un mmh, il il il il vaut mieux un contrat qui qui, hem, il vaut mieux un contrat qui te qui te protège toi plutôt qu'un qu'un youtubeur, même s'il a plusieurs millions de de d'abonnés, heu, c'est toi qui va le plus en pâtir. Lui, il peut il peut des il peut trouver des monteurs. Lui, mais toi est-ce que tu pourras trouver heu
Ah c'est le monteur. Il va perdre du temps dessus. Des données. Ouais. Ouais, mais du coup, heu, est ce qu'il a fait le tour de YouTube, heu, bah, il a été connu pour des, bah, déjà il est connu pour des sujets controversés parce que, bah, en fait, j'ai je je peux dire qu'il a une image assez, heu, biaisée de la femme
Mmh. Oui. Mmh mh. Mmh. Ouais.
et pour lui, c'est plus, c'est plus un objet qu'autre chose. C'est plus un objet qu'autre chose et heu, bah, oui, déjà, il était connu pour ça. Rajouter à cela, il y a des monteurs qu'il a pas payée. Ah, mais je peux t'assurer qu'il a fait le tour tour de YouTube.
Mmh. Mouais. Oui. Ouais. Non, mais franchement, et en plus, il, hem, il utilise ça. Il utilise le fait que c'est c'est les sujets qu'il abordent sont c totalement controversés pour monter en popularité. Ça me saoule.
Ouais.